Ừm, ừm, đúng, làm sao để kh đừng có trì hoãn những cái việc học như vậy thôi. Lúc cứ l cứ luôn dành thời gian cho nó mặc dù có thể ít chẳng được, nhưng mà cứ duy trì như vậy sẽ nó giúp kiến thức nó được củng cố dần dần liên tục nè, kiểu như vậy. Làm cho việc học nó phần nào nó trở nên tự nhiên hơn á, kiểu như vậy. Ừm.
Đảm bảo nha. Đúng rồi.
Bạn nghĩ là cái môi trường nó có quan trọng hay không? Môi trường mà để học một kỹ năng nó có quan trọng hay không?
Môi trường. Ừm, thật ra mình nghĩ là rất là quan trọng nha, cái môi trường ấy. Bởi vì là bây giờ ví dụ như bạn học tiếng Anh đi, đúng không? Bạn ở mang môi trường là ai cũng dùng tiếng Anh, bạn phải dùng tiếng Anh nhiều thì chắc chắn là nó sẽ bạn sẽ phải bạn sẽ học tiếng Anh rất là giỏi luôn. Nhưng bây giờ, à, kiểu, môi trường ở Việt Nam tr trường lớp đi, bạn chỉ, ờ, làm bài tập thôi, nên là cũng không ăn thua. <chuckles>
Quan trọng ha. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi đúng rồi. Ừm hứm, ừm hứm. Đồng ý nha. Ừm, ừm, ừm. Ừm hưm, ừm hưm. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, mà không có ai người mà nói tiếng Anh với mình để mà mình có thể là cải thiện kỹ năng nói chẳng hạn nè, cứ hồi xưa là cứ học mà, kiểu, mà học theo cứ, ờ, kiểu, sách vở cũng, gọi là, khá là lý thuyết, đúng hông? Ừ, kiểu vậy, nó không có được, gọi là, môi trường để có như như bạn là môi trường mà có, kiểu, có người nước ngoài để mình có thể chủ động giao tiếp. Ừm.
Ừm. Ừm. Học vẹt thôi à? Ừm. Đấy, nhiều nhiều người họ hay hỏi: "Tại sao Sa Pa ai cũng biết tiếng Anh?" ấy, bởi vì dân Sa Pa họ dùng tiếng Anh nhiều thì thành ra họ biết, đúng không? Giống giống kiểu là thật ra mình thấy dân Sa Pa rất hay ở cái chỗ là người ta học được một ngoại ngữ rồi ấy, có nghĩa người ta là người dân tộc nha, và trước đó người ta phải học tiếng Kinh. Mà bạn biết người ta học tiếng Kinh, ưm, Kinh bằng cách nào không?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm, đúng rồi. À há, ờ. Ừ. Học tiếng Kinh, ừ. Sao, sao?
Người ta học tiếng Kinh như như cách mình vừa bảo ấy, họ nghe nhiều, xong họ nói nhiều, họ dùng chứ họ đâu bao giờ học học học viết trước đâu, đu đu đúng không? Đấy. <chuckles>
Ừ. À, à, nghe nhiều, nói nhiều. Ừ, ừ, <chuckles> khá là giỏi à, tự nhiên biết được hai ba ngoại ngữ luôn.
Ừ, đấy thế thành ra người ta rất là giỏi về cái vấn đề này, thì thành ra là đến lúc khách Tây đến thì họ cũng tập nói tiếng Anh nhiều là họ khắc biết tiếng Anh à.
Ừm hưm. Ừm, ừm, đồng ý, đồng ý. <chuckles> Ừm hưm, ừm hưm, đồng ý nha, đồng ý nha. Cái kiểu mà, nếu mà, gọi, sao ta, để mà nói là nếu mà cái thói quen và cái động lực, hay là cái môi trường gì đó, thì nó ảnh làm cho mình, gọi là, việc học nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu mà, kiểu, ơ, ờ, nếu mình như bạn chia sẻ, đúng hông, cái kiểu mình không có cái môi trường nè, mình động lực thì mình không có, gọi là, cái động lực học tập rõ ràng, đúng hông? Và không có thói quen duy trì nó thì, gọi là, cái việc học kỹ năng thì nó sẽ, gọi là, đối với một số người sẽ cũng là phần nào rất là khó để mà duy trì được. Ừm hưm.
Chuẩn luôn đấy. Thật ra thì là mình thấy là ngoài những cái yếu tố như là cách học, học ra sao, môi trường ra sao, thì mình nghĩ là còn một cái bạn có thể kiểm soát được đó chính là cái ăn, ngủ, nghỉ của bạn. Trong ừ, trong cái lúc bạn ngủ ấy, trong cái lúc bạn ngủ thì chính là cái lúc mà cơ thể nó tiếp nhận những cái thông tin mới và thải những s cũ đi, đấy thì là những cái kỹ năng bạn học, bạn
Ừm, ừm. Ừm hứm. Ừm hưm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ăn, ngủ, nghỉ á, ăn, ngủ, nghỉ ừm hứm, ừm, ừm. À, tiếp nhận những thông tin mới và thải những thông tin cũ đi. Ừ, ừ.
Úi, thế là bạn sẽ học được rất là nhiều, đấy. Thật ra là nhiều người họ hay đọc sách trước khi ngủ là thế đấy, bởi vì là nó ngấm vào đầu nhanh hơn.
Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm hứm. Ừm, đồng ý. À. Ngấm bắt đầu nhanh hơn, à, cái việc đọc sách trước khi ngủ. OK, kha khá là mình mình tưởng là cái việc mà họ đọc sách chỉ là đơn giản là do nó dễ ngủ thôi, mà theo bạn nói giải thích là nó ngấm vào đầu nhanh hơn, ồ, mình nghĩ cũng hay.
Đúng rồi. Đúng, đúng, đấy, đấy, đấy. Đúng rồi, thực ra là lúc bạn đọc sách nó buồn ngủ là có lý do cả đấy, bởi vì nó nó muốn hấp thụ cái thông tin nên nó mới buồn ngủ. Nó bạn phải dùng não mà, bạn cảm tưởng là cái cái não bộ của bạn như một bộ như một cái cái bó cơ bắp ấy, bạn dùng nhiều nó phải mỏi, đúng không?
Ừm hứm, ừm hưm. À, hấp thụ cái thông tin đó, nên à, chuyện chuyện đó mệt, đúng hông? Ừ. À há, à ha. Đúng rồi, đúng rồi.